Ah, oui, d'accord. Alors elle vous baby sittait non?
Heu et est-ce du Ouais, totalement, ouais, heu, sachant qu'en plus, heu, les circonstances de la vie ont fait que, heu, elle elle s'est beaucoup occupée de nous et oui je littéralement je la considère vraiment comme une 2e maman quoi, vraiment, heu, extrêmement fusionnel comme lien, c'est c'est c'est assez fou, heu, sans même se parler là, c'est il y a très peu de temps qu'on commence à un peu exprimer nos émotions. Avant, c'était vraiment, heu, sur le non verbal ou les actes ou, heu, sans sans trop se parler. Mais du coup, c'était, heu, c'était assez pur quoi. Heu et si vous voulez, bah, forcément, vu que j'étais plus jeune, heu, elle a eu un appartement beaucoup plus vite, heu, que nous et heu, du coup, heu
Ah oui. Oui. Ouais, ouais. Ah, oui. Ouais. Ouais, ouais. Ah oui, alors elle a quitté le le noyau familial, heu, assez tôt quoi?
Ouais. C'est ça et du coup, bah, ça nous a permis de de d'avoir des SMS où, heu, littéralement, heu, un vendredi soir, elle nous dit: «Heu, bah, écoutez les garçons, est-ce que vous pouv vous voulez passer un week-end à la maison?» et puis, on savait qu'on partait pour, heu, pour pour et c'était très, très, fréquent pour le coup, même même bien fréquent, pour le coup, c'était beaucoup aussi au niveau des des vacances scolaires, puis ouais, on prenait les les ordinateurs, puis on allait, heu, en voiture et puis on allait jouer ave avec elle, on faisait des, heu, des des se des, mmh des soirées séries, on faisait des crêpes, heu, des
Ah! Oui. Ah, bah, c'est bien ça. Bah, vous aviez vous avez rais vous avez, heu, de la chance d'avoir eu une, heu, une sœur, heu, pareille, ouais.
Ah oui, je vraiment j'en suis hy per reconnaissant.
Ah, oui, oui, oui, moi moi c'était pas si fusionnel que ça avec, heu, mes frères. Bon, quand on était enfant, on jouait en on jouait, heu, ensemble pour bah, surtout avec les frères qui avaient, heu, presque le même âge que moi là, <clears throat> mais le plus grand, heu, le plus il y a il y avait l'aîné qui avait, bon, 8 ans de plus que moi. Bon, lui, heu, il jouait jamais avec nous parce que, lui, déjà, il faisait les trucs d'adole d'ado, quand nous on était gamins et qu'on allait jouer aux billes, heu, à l'extérieur, par exemple et aux cow-boys et aux indiens, on faisait plein de choses dans ce champ.
Oui. D'accord.
Et mais après quand on est devenu, heu, plus âgé, non on n'est on n'avait pas de relation, heu, fusionnelle du tout, non. On se voyait pas beaucoup, bah, et puis moi j'ai déménagé aux États-Unis, donc évidemment.
Oui.
Les voyais pas, heu
Oui ça, c'est vrai que ça ça oui, je veux dire que ça aide, mais non, c'est pas c'est pas que ça aide, mais, c'est heu ça change un p ouais, ouais, voilà.
Non, ça a créé plutôt une distance, oui. Ça a créé une distance. Mais, heu, mais bon quand on était enfant, heu, voilà, on jouait, heu, on jouait ensemble, mais bon on s'entendait pas toujours bien, hein, des fois on se bagarrait mais, voilà, mais ça se ouais mais quand j'y pense, quand je me rappelle tous tous les jeux qu'on a fait là dans on avait un grand champ derrière chez nous, ça on n'a fait, heu, mais plein, plein on a organisé toutes sortes de jeux, heu, on jouait aux cow-boys et aux indiens, on joue aux billes, on touchait aux osselets, on jouait, heu oh, oui on jouait au cricket là, il y avait un un voisin qui avait toujours plein de jouets, on se déguisait des fois, on faisait des jeux de rôle, enfin bref, plein fe on plein de choses, heu, à l'extérieur, ouais.
D'accord. Ah, c'est p sympa les osselets. Oh, waouh! Mmh.

On on on on défilait en cortège jusqu'à la jusqu'à la mairie, puis après on allait à à l'église et puis après il y avait le vin d'honneur, et puis après il y avait le le repas à partir de 20:00 et puis, heu, jusqu'à, heu, je ne s je ne sais p jusqu'à, heu, ou oui jusqu'à, heu, très tard quoi, après les, heu, le repas on faisait un long repas avec, heu, plusieurs entrées, plusieurs, heu, plats de résistance. Enfin on n'en pouvait plus de manger, ouais ouais.
Jusqu'à pas d'heure. <laughs> Ouais c'est vrai que c'est fou, hein, ce genre de repas, heu, c'est c'était vraiment heu bah, enfin, on commençait à à 17:00 mais on savait pas quand est-ce qu'on finissait, hein, ça pour le coup ouais.
Ouais. Ah oui, oui, oui, voilà on commençait nous avant et avant il y avait le vin d'honneur. Alors dans le vin d'honneur on avait bu un petit peu de champagne, on avait mangé des b des petits trucs, des petits entremets, donc, heu, et après on a p on passait, heu, à table et et on mangeait de de voilà, on nous servait à table et puis on on amenait, heu heu heu, chaque plat, puis on en mangeait, hein, de chaque plat hein.
Oui. Mmh.
Je m'en rappelle je m'en rappelle, il y avait même des cousins qui qui en reprenaient, et puis on on avait un petit spectacle. Il y en a alors c'est quelque et il y a des il y il y avait des volontaires qui se voilà, qui chantaient une chanson ou, heu heu, ou qui je sais pas qui imitaient quelqu'un heu ouais, il y a pen pendant le repas quoi, il y avait
Ouais, c'était c'était auto-alimenté quoi, chacun, heu, chacun présentait quelque chose, heu, et puis ça ça roulait bien quoi. Ah c'est imp ça c'est important ça, l'implication dans un mariage. C'est vrai que
il y avait N ouais, ouais, ouais. Voila, il y av il y a ouais. Ouais. Il y avait du des divertissements, puis après bon, ben, il y avait le bal quoi, heu, on dansait, et puis le len le lendemain matin, on allait re heu, chercher les les les mariés parce que les mariés, heu heu s'évadaient là un petit peu avant la fin de du bal, et puis on devait aller les chercher. Alors, heu, on les trouvait puis on leur faisait manger ou une soupe à l'oignon ou alors, heu, un m du chocolat, heu, fondu que que qu'on qu'on fais qu'on qu'on servait dans un espèce de de truc qui ressemblait à un pot ch pot de chambre. Bon b hein, ça fait ça ça donnait l'illusion bah ouais oui <laughs> ouais. Ah, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, non, c'était pas un vrai pot de chambre, ouais, c'était, hem voila, c'était la coutume. Alors moi, heu, je me souviens ouais, ouais, c'était c'était marrant, on s'amusait bien, c'était bien.
Ah j'espère que j'espère qu'elle était nettoyée parce que <laughs> ah c'est marrant ça! Oui bien sûr. Ah c'est marrant ça! Ouais bien sûr. Ah c'est marrant ça. Ça ça me rappelle, il y a des gens ils faisaient je pense que j'en je je le testerai je pense peut-être pour Halloween ou, heu, une fête qui qui, heu, qui s'y, hem, qui s'y prête. Il y a des gens qui font des des sortes de crumble ou des, heu, des tiramisus, mais en fait ils camouflent ça en trompe l'œil de de litière pour chat.
Ouais, ouais.
Et c'est bluffant à chaque fois.
Ah! Ouais, ouais.

C'est moi j'aime bien, justement, ce genre de choses, heu, des instants où justement, heu, on a pas vraiment contact avec la personne. Parce que ça ça permet encore plus de, heu, bah, d'embrasser un petit peu ce ce fragment de mémoire en fait et il devient de plus en plus fort, vous voyez? Surtout si c'est dans une période, heu, un peu compliquée, ça c'est assez fou quoi.
Ouais, ouais, bah bah Ouais, ouais. Bah, oui, bah, pour moi, heu, ils sont physiquement ils sont comme j'ai j je les voyais dans les années 70 par exemple, alors, alors, heu, vous imaginez, heu, 50 ans après, heu, ils doivent être complètement différents, je les reconnaîtrais p probablement pas si je les croisais dans la rue.
Oui, bah je je pense que même ce serait, heu, ce serait qui hem, réciproque aussi. Mais ça peut être très marrant ça. <chuckles>
Heu, ça c'est Ouais. Heu, ah, bah, oui. Ah, bah ,oui, de de toute façon, oui. Heu, 50 ans après on est pas on est pas pareil.
Mais des fois, ouais, des fois, heu, quelques mots, je pense que ça peut suffire à à identifier une personne, ou même des fois il y a des gens ils ils changent pas trop en fait, heu
Ah, oui. Ouais, il y en a certains qui changent pas trop. Mais quand même 50 ans après on est quand même différent, hein, heu, c'est rare heu, peut-être, heu, 20 ans après on change p on peut chan heu, on change pas trop, mais 50 ans après, ouh là! C'est, heu, c'est qu'on pa on passe de jeune à à vieux quoi carrément, hein, donc, heu, on est, heu, on est plus pareil après au bout d'un moment. Mais bon évidemment, heu ouais. Ouais.
Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Ah, alors j'ai envie de dire heureusement, hein.
Mais bon, une fois qu'on a qu'on a hem, qu'on reconnaît la personne, on se dit: «Ah, ben, oui, heu, c'est vrai que tu as pas autant changé que ça», heu, mais bon au 1er abord, heu, on reconnaît pas quoi.
Oui s c'est sûr.
Mais voilà, heu, voilà. Alors j'ai j'ai plein de souvenirs comme ça. Le souvenir des mariages, j'aimais bien les mariages, heu
D'accord.
Ouais, ouais. Surtout les mariages de, bah, de toutes mes cousines. J'ai assisté à la au mariage de toutes mes cousines, cousins. Alors ça se passait dans le petit bled là où, heu, où ma mère a grandi, là où ils habitaient. Alors je me rappelle, hem, on, heu
Ouais.